はい、あの、ちょっと聞いていただきたいんですが、あと集中したい時とかに、もう、あの、スマートフォンが気になってしまって仕方がなくて。
はい、なんでしょうか？ はい。 ああ、気になっちゃうんですか。あのはい。
はい。だから、ね、スマホの、あの、使わないようにしたいんですけど、ちょっと、なんか、ま、基本的にはちょっと聞いていただければいいんですけど、もしなにかいいアドバイスがあればお願いできたらありがたいです。
ああ。 あ、はい、もちろんです。えっと、まずですね、あの、集中したい時っておっしゃってたと思うんですけども、具体的には、その、どういう時に、あの、集中したいって感じることが多いですか？
え。 ええ。 まあ、あ、今ちょっと在宅で仕事を少ししていて、で、あとは、あの、育児をしていてって感じなんですが、はい。で、子供はもうずっと家にいる感じで、だからそもそもスマートフォンを子供の前でも触るのもあんまり良くないなとは思うんですけどそう、それも触っちゃうし、で
あ、そうなんですか。 ああ、はい。 ああ、良くないんですか？ あ、けあの、結構子供の相手ができてないっていう意味ですかね？
ま、一応、つ相手はしてるんですけど、相手をしながら見ちゃう時とかも結構あって。
ああ。
それ、ほんとはやめたいんですけど、ね。
その良くないというあたりを、ちょもう少し、あの、詳しく聞いてもいいでしょうか？
はい、まあ、やっぱりね、子供の育児に専念すべきなのに、なんか普通だったってか、あの、そんなスマホとかない時代だったら子供だけを見ていられたのに、なんかスマホが気になっちゃう自分がやだなってな感じですね。で、あとはやっぱり子供にとっても自分を見てくれなくて、で、電話を見てるみたいな感じになっちゃうと思うので、それもよく子供のためにも良くないなと、もちろん思います。
ああ。 ああ。 ああ、なるほど。えっとそうですね、まあ、他にも、その、在宅ワークをされてるということだったと思うんですけども、その、ま、そういう、その場合でも結構、あの、スマスマホを見たくないみたいなことがあるんですか？
ええ。 ええ。 見たくないっていうよりは、そちらに関しては、もう、なんか、見てしまうために仕事がはかどらないみたいな感じです。
ああ、はい。 ああ、こう、効率が下がっちゃうのが気になっちゃうって感じなんです。
ええええええ。
となると、その、ええとですね、あの、まあ、結構、あの、気にされてたと思うんですけども、その、あの、スマホで結構何をみ例えば何をみ見てしまって、効率が下がりがちだとかってあったりしますか？
そう。 ええ。 はい、あの、一番見ちゃうのはやっぱり、いえ SNS ですね。なんか
ああ、SNS ですですか。
はい、なんか
例えば例えば、その、あのはい。
そう、最近でいうと、なんか、スカルパンダっていうキャラクター知ってますか？<chuckles> あ、ほんとですか？なんか、ポップマートっていう中国のサイトで、あの、最近、なんか、ガチャポンのような感じで、ブラインドボックスって言って、あの、箱をはい、なんか箱の中に何のキャラクターが入ってるかわかんないぬいぐるみとかフィギュアとかが入ってるみたいな、あるんですけど。
スカルパンダ、ちょっと存じ上げないです。どういうキャラクターか聞いてもいいですか？ はい。 ブラインドボックス。 えっと、ブラインドボックス、つまり、その、ま、くじ引きじゃないですけど、なんか、そんなイメージとしてはそんな感じですかね？
まあ、そんな感じではい、ただそのシリーズだけはわかっていて、で、まあ、その中のどのキャラクターが出るかわからないみたいな。
ああ、まあ、なんか、こう、日本で言うと一番くじみたいな、そういうのを、こう、近い感じですかね？
そう。 ん、まあまあ、そんな感じですそんな感じです。ただ、まあ、その一番くじだったら何が当たるかまず分かんないところが、まあ、その私が好きなのは、このぬいぐるみにキーチェン、きキーホルダーが付いてるんですけど、その中で、なんか、そのシリーズだの中で色んなキャラクターがいて、で、なんか、ま、全し全8種類とか、例えば、ね、そういうのがあって、その中でそのキャラクターのうちの1人が出るみたいな感じ。で、開けるまでわからないみたいな。
はい。 ああ。 はい。そして、そのはい。
感じのがあって。で、そういうのを集めてる人達って、結構、なんか、どうしたらそのキャラクターが出るかとかもあから始まって、後は出たキャラクター
どうしたらそのキャラクター出るか、何か、こう
あ、重さとか測ったりしてるんですよ。<laughs> そういう情報とか <chuckles>
へえ！あ、それって あ、なんか、あの、直接、こう、手で、ま、見えないけども、手で持って重さで、こう、欲しいものをゆあ当てるみたいな、そういうことですしょうか？
ええ。 <laughs> そういう人もいるみたいで。
へえ、それは結構上級というか、すごいテクニックですね。
<laughs> ね、ねえ。とか、まあまあ、それよりは、まあ、あの、それが自分で持ってるぬいぐるみを、なんかまた着せ替えたりとかして写真撮ってる人とかいて。
はい。 ああ。
そういうのとか見ちゃうんですよ。なんか、別に全然見なくていいのに、そんなもの。なんか、それより目の前にいる子供見たらいいのに。
ああ。
目の前にいる子供を差し置いて、そういうのとかたまに見ちゃったりして。
まあ、確かに自分の好きなものは、ちょっとついつい見てしまいがちっていうのは、確かにちょっとそういうのは共感できるかもしれないです。というのも、その、そうですね、あの、結構、あの、見なくてもいいのにっておっしゃってたと思うんですけども、その、なんていうか、あの、こう、なんか、こう、見てしまうきっかけとかってのは特にない感じですか？
そう。 はい。 うーん。 ええ。 なんでしょうね、やっぱ携帯依存症みたいな感じなのかなって一番は思います。
ああ、こう、なんていうか、こう、なんか気が付いたら、もう触ってる方が自然自然な自分であるみたいな、そういう
そう、もう、なんか、嫌なんですけど、本当は。なんか、もう、そうなっちゃってるんですよね。
ああ、なるほど。ちょっとそうですね。ここまで聞いてきて、ちょっと1つだけ、え、ああ、1つってか、まあ、あの、思ったことがああるんですけど、ん、結構あの、スマホ見ていて、こう、昔はスマホはなかった時は子供と向き合えたのにっておっしゃってたと思うんですけども、ちょっと、その、ま、昔も、その、なんていうか、こう、あの、携帯自体は多分あったと思うので
ええ。 はいはい。 うん。 はい。 うんうん。
ちょっとその、長電話とかで、こう、子供のえこう、長電話をしてしまうみたいな、ああいうタイプのお親御さんも多分おいたと思うんですよ。
ああ。 はいはいはいはい。確かに。
とか。まあまあ、なので、あの、ま、必ずしも、こう、あの、ま、スマホスマホが出たからっていう風に考える必要は、ま、ちょっと、まあ、あの、ひまそうですね、ま、もちろん向き合いたいという、あの、ご自身の気持ちは、すごいだい大事だと思うんですけども、ま、あまり、こう、重くと重くおこう、を捉えすぎる必要はないのかなという印象を受けましたが、そのあたりあたりどうでしょうか。
うーん。 うんうん。 うんうん。 はいはいはい。 ああ。 確かに。なんか、もうね、それをスマホを理由づけにしてるだけで、ちょっとね、育児に100パーセント集中できてないだけなのかな、って思いました。今、それを聞いて。
ああ。ま、でも、その、100パーセント集中っていうのはもう、育児ってのは多分休む時間がないわけですから、その、すごいしんどいことだとおも思うんですよね。それって、あの、なのでちょっと、あの、息抜きといういうが、その、結構休憩の時間も大事だと思うんですけども、そのあたり、その、きちんと取れていたりってしますか？
ええ。 はい。<chuckles> うんうん。 はい。 そうですね、なかなか難しいですね。もう、なんか、やっぱり夜寝ていても起こされるしそう、夜中に何回も起きたりとか、だからもう朝起きた時点から、もう、なんか疲れてるって感じです。<chuckles>
ああ。 ああ、それは辛いですね。はい。 ああ、としとなると、おそらく、その、きちんとした、こう、ま、この時間は休みの時間だっていうのが取れないから、こう、気が付いたら、こう、なんていうか、こう、シームレスというか、あの、もうあの、自然とこうスマホを見てしまうことは、こう、自分の中で息息抜きとして、こう、あの、おあの、習慣化してしまってるっていう、そういう、あの、仮説は思いついたんですけど、その辺りどうでしょう？
ええ。 うーん。 はい。 確かに。 あい、その仮説結構合ってると思います。
ああ。となると、そうですね。結構、その、スマホを見ないためには、あの、まあ、方法の一つとして、ま、この仮説通りだとしたら、あの、ちょっと、あの、や休みの時間をこう、きちんとこう、この時間はもう休むっていう風にしっかり設けるっていうのができたら、いいんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりどうでしょうか？
え。 はい。 ええ。 はい。 うんうんうん。 そうですね、確かに。ちょっと、もう、なんか、とりあえずちゃんと休息をできる時間を、あの、家族に協力してもらって作れば、なんかね、ちょっとそのストレス発散みたいな一時的なスマホの時間も減らせるかなっと思いました。
はい。 はい。もうほんとに、あの、ほおちあの、すごい忙しい方だと思うので、ちょっと、その、ほんとに、お休みという、あの、まのすては、あの、確保しないと、ちょっともう、おま、効率も下がっちゃうのかなっていう、もう、そそれこそお子さんのためにも、あの、なならない可能性もちょっとずあんのかなと思ったので、こう、休憩も含めて、こう、あの、ま、家族のためにもなっているという、そういう方向で調整していくのがいいんじゃないかなという印象を受けました。
ええ うん。 ええ。 うーん。 そうですね、ありがとうございます。はか、ね、あの、あと、ちょっと仕事の時に見ちゃうのもね、休憩を挟みつつね、そういう時だけ見るとか、そうやってルールを決めていったらいいかなと思いました。うん。
はい。あともう一つ思ったのが、その、ま、結構、あの、まあ、結構どの時間でも見ちゃうって感じなんですかね？
ええ。 そうですね、なんかもう朝起きた時点からうん、はい。
となると はい。結構その、な何パンダでしたっけ、えっと
ああ、スカルパンダ。あ、別にそれだけじゃないですけどね。<laughs>
スカルスカルパンダ。はい。ま、スカルパンダとかは結構見てしまうっていうことだと思うんですけれども、あの、そうすね、自分の、こう、あの、新しい、まあ、例えばクリエイターさんが、こう、新しい動画出してないかなとかって、多分ついつい気になっちゃうみたいところがあるんじゃないかなっていう予想したんですけども、そ、これは合ってますかね。
<laughs> はい。 うんうん。 あ、そうですね。なんか、ちょっとお笑い芸人みたいな人たちとかフォローしてるのも、新しい動画出てたらちょっと即見ちゃいますね。<chuckles>
ああ、となると、ちょっと一つご提案したいのが、その、あの、ま、つあの、まあ、例えば、あの、この、あの、この、まあ、午前中は見ないとかっていう風に、あの、ま、この時間までは見ないっていう風にあらかじめ決めておいて、で、その、まま、途中で、こう、あの、何て言うんでしょう、あ新しく届新しくコンテンツが届いたら、も、それを、こう、一気に、こう、あの、一気見するというか、こう、あの、もうこの時間以降にはい、あの、途中で、こう、まだ、てあ新しくできてるかな、できてないかなって時間って、こ、比較的もったいないと思うので、おも、いちん定期的に見るっていう風に習慣化すると、それは、あの、比較的、あの、時間の効率もいいんじゃないかなという風に思ったんですけども、そのあたりどうでしょう。
ええ。 おおお。 うん。 はい。 ああ、はいはいはい、決めた時間に。はいはい。 ああ、はいはいはいはい。 ええ。 確かに。なんか、ほんとに、なんか、最近ストーリーとかあ、ストーリーズとかあるから、なんか、もう永遠に流れてきて。
はい。 ああ。
もう、友達の動画投稿とかも永遠で見ちゃうんです。それもね、良くないなと思ってるんで、やっぱ今おっしゃっていただいたように、ね、時間を決めてみるっていうのはすごくいい案だと思いました。
はい。 そうですね。ま、ちょっと延々ともう、どんどん届いて新しいのが届いてきちゃうみたいなところもあるかもしれないんで、こう、ま、その場合はちょっと、あの、もうあ、ま、つい見ちゃった時ってのは多分、あの、忙しいのであると思うんですけども、その場合ちょっと、こう、後で見るってのにカテゴライズして、で、こう、例えばもう夜夜の、こう、ゆっくりできそうな時間も、もしあればですけど、こう、まとめて、こう、後で見るから、ああ、ちょっともう今こぬ今こんな後で見るが溜まってたら、ちょっとこんなにたくさん見れないわって感じで、こう、一部のものに絞るっていう、そういう方向もできると思うので、ちょっとその方向で、あの、調整っていうのもしてみるといいんじゃないかなという風に思いました。
うん。 ええええ。 はい。 ん、おお。 はい。 うんうんうん。 確かに。 そうですよね。最近なんか SNS とかも保存とかできるから、後で見ることもできますもんね。
はい。 はい。で、こう、そうなると、こう、あ、意外と、こう、あ、これって大して興味なかったなとか、ちょっと、惰性でこう見てしまったなっていうものを、あの、絞り込むことができたりするので、ちょっとそういう方法でややってみるってのもいいんじゃないかなと思いました。
うんうん。 確かに、それはすごくいい案ですね。ありがとうございます。
はい、参考になったなら幸いです。
ええ。 ね、なんかもうほんっとに、どんどん、どんどん新しい内容が出てくるから、どんどん、どんどんね、見ちゃうし、ほんとに時間を決めないと、もうきりがないですよね。永遠に見てられますもんね。あ。あのもし自分で決めないとね。うん。
はい。 はい。 なので、ちょっともう色々と、こう、試せること試しいって、こう、あの、集中で、とか効率を上げられるようになったらいいなというふうに思っております。
うんうん。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
あ、はい、参考になったのは、ありがさ参考になったなら幸いです。え、本日はちょっといろんな話を聞かせていただいて、ほんとにありがとうございました。
はい。 あ、いやいや、こちらこそ色々アドバイスをありがとうございました。
失礼いたします。
はい。